う、うーん、でも、ちょっとそうですね、あの、まあ、お話伺ってると、結構、あの、なんてゆうんですかね、その、お相手の方がどう言ってるっていう話がちょっと少ないかなって感じるんですけど、実際にその方が、あの、ちょっと、恋愛で、遠距離だったらちょっとみたいな、おっしゃってっていうわけではないんですかね？
はい。 はい。 はいはい。 ああ、はい。 なんか、1度話したのが
うん。うん。
その、「そんなにそんなに、毎日電話できないの？」みたいな風に言われまして。
はい。 あ、なるほど。もうちょっと電話したいってゆう。うん。
この、いは 航空に行った後は、「そんなに毎日電話できないの？」みたいな風に言われた時に、あの、僕も正直分からないんですけど
うーん。 うん。うん。うん、ふん。 うん。
い全寮制ですし、相部屋なので
うん。 うーん。
はい。も、できたとしても、ふなんていうか、週に1、2回の、20分とか
はい。